Ito 'yong ano, ah, hindi kasi ako naka-experience sa call center, pero may mga call center na meron silang, ah, area para puwede kang matulog. Ano 'yong ano, ano 'yong concept do'n sa pagkakaroon ng, ah, sleeping area?
Hmm. 'Yong concept kasi sa pagkakaroon ng sleeping areas sa mga call center offices, 'no, parang ano siya, trina-try kasi ng mga kumpanya na i-balance 'yong alam mo 'yong pahinga at saka trabaho ng mga empleyado. At saka ano, hindi lang siya 'yong ano, eh, 'yong tulugan meron din silang mga pantry, meron silang mga palibreng kape, meron pa nga ano, may i may mga kumpanya din na nag-o-offer ng parang sports room, parang gano'n. Mm.
Oo. Mm. Hmm. 'Yon pala 'yon. Okay. Ay maganda. Oo. Ay maganda, oo. 'Yo 'yon naka ano ba 'yon, sa tingin mo kasama ba 'yon sa ano, sa idea na parang maging balanse 'yong trabaho no'ng mga nasa call center?
Ay oo. Kasi, 'di ba, sa call center kasi, 'yong setup nila, ah, puro gabi siya, although may mga pang-araw naman, pero medyo rare kasi 'yon. So, since puro pang-gabi, parang ano, ah, gusto ng company na kahit pang-gabi siya, alam mo 'yong meron pa ring ano, nagagawang libangan 'yong mga employee. Tapos nakakapagpahinga, 'tsaka ano kasi, mas safe kasi if may tulugan sa ano, sa kumpanya kasi ano, minsan kasi natatapos 'yong shift nila ng 2, 2:00 AM, 3:00 AM, eh, 'di ba, medyo delikado pag-uuwi 'yong mga empleyado sa gano'ng oras. So, okay lang na ano, at least medyo matulog mu nila sa sleeping quarters, tapos 'pag medyo mag-uumaga na 'tsaka sila uuwi.
Mhm. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Ah. Oo, pag-uuwi. Tama, tama. Na Mm.